Ừm, ừm, với lại mình thấy ở Việt Nam mình nên là cái việc mà để mà, ờ, cho bản thân vui vẻ khi buồn á là cái chuyện rất là hiếm, đúng hông? Đối với cha mẹ mình đi thì không bao giờ có khái niệm là buồn hay là tiêu cực hết trơn, không có khái niệm chữa lành. Đó là chỉ có đi làm, đó, đi làm đúng rồi, đi làm rồi về nghỉ rồi mai đi làm tiếp thôi, chuyện bình thường, đúng hông? Không có ai thấy mệt mỏi dữ vậy, nhật chịu làm những công việc rất là cực, nhưng mà họ thấy điều đó bình thường, tại đó vẫn là công việc thôi. Đó. Đó, đó, cho nên là đôi khi cái việc mà để mình làm mới bản thân, để mình giảm áp lực á thì đôi khi nó cũng hơi mới lạ với những người lớn tuổi á, đó, đó, ừm, ừm.
Ưm, ừm. À hả, sao, sao? Ừm, ừm. À ha, ừm, ồ, vậy hả? Ừm hứm, ừ, ừ, ừ. Ờ. Ờ, lo đi làm thôi, có tiền là được. Ừm, ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác, đúng rồi. Ừm. Đúng, đúng, chính xác, ờ, đúng rồi, mưu sinh thôi, ừm. Ừm, ừm, ừm. Vậy hả? Ưm hưm. Đồng ý, đồng ý. Ờ hở, ừm. Ta hông có chú trọng lắm đâu, ừ, kiểu như, họ cũng thấy như là điều bình thường của cuộc sống thôi, ai chả khổ, đúng hông? Ai chả cực, đúng hông? Ừm, nó nó nó kiểu như vậy. Thì hông biết là có khi nào bạn tâm sự cái chuyện buồn của bạn cho một người khác chưa?
Đồng ý, đồng ý. Ừm, ừm, ừm, đúng, đúng. Ừm, ừm. Ờ, chắc là rất là khó, a, đặc biệt cho trường hợp của mình, để mình, ờ gia đình mình toàn người lớn tuổi không hà, để mà để mà đúng rồi, để mà chia sẻ thì thứ nhất là khó phối thế hệ nè, khó để nói những cái ý chung nà. Thứ hai là nói ra sợ họ lo ngược lại cho mình nữa, họ lo ngược cho mình thì, ờ, lại lại càng đáng lo hơn, đúng hông? Còn lo hơn là mình lo cho mình nữa. Đó, cho nên là nên là thường một là mình mình tự giải quyết, ờ, mình, ờ hai là mình nói chuyện với bạn mình, mà những người bạn mà cũng hông liên quan tới cái ngành đó luôn. Đó, những người bạn mà thật
Khó hả? Ờ, vậy hả? À há. À, cũng hông có cùng thế hệ để nói chuyện được, đúng hông? Đồng ý, ừm hứm. Khó, khó, đồng ý, đồng ý, ừm hứm. Ừm. Ừm, ừ, cái này mình đồng ý <chuckles> nha, đồng ý, ừm, chính xác xác. Ừm, ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. Đúng, đúng, đúng, chính xác, ừm. Đồng ý luôn, à ha. À, chắc người ta cũng không hiểu lắm được cái tính chất của bạn, ờ.
Đúng rồi, những người bạn mà thực sự ờ, những người bạn thực sự mà ở ngoài á, họ không có, ờ, dính díu á thì họ sẽ có cái góc nhìn nó sẽ đơn giản hơn, đúng hông? Nghe nó sẽ thư giãn hơn. Ừm.
Ờ hở, ừm, ừm. Không hiểu rõ được. Đúng, đúng, chính xác, chính xác. Ừm, đồng ý luôn, ừm, chủ yếu là họ lắng nghe mình thôi, chứ thật ra thì lời khuyên cũng hổng có giá trị lắm á.
Ừm, đồng ý, đồng ý.

Ừm, mình khi buồn cũng vậy, mình buồn thì mình hổng coi phim, mà buồn mình nghe nhạc. Tại vì đôi khi mình nghe một bài nhạc nó sẽ theo cái tâm trạng của mình và nó khác, đúng không? Mình, ờ đôi đôi đôi khi những nghe những bài buồn nha, mình cảm giác như bài hát nó viết về mình luôn, mình cảm giác mình là, <chuckles> ờ, đồng ý ví vì cảm giác mình là nhân vật chính luôn, đúng hông? Đó, đó, đó, thành ra cái việc nghe nhạc cũng cũng rất là hay nữa, đó. Mình cũng vừa tắm vừa nghe nhạc hoặc là vừa vừa tập thể dục cũng vậy. Ờ, đó, mình đó, đó, giải stress rất nhiều.
Ờ, cũng kiểu như vậy á hả? Ừm hứm. Ừm. À, đúng rồi. Ừm, ừm hứm. Đúng rồi, chính xác, chính xác. Ừm. Ừm hứm, ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, tự nhiên nó hay lạ thường. <laughs> Ờ, ờ, ờ. Đúng, đúng, chính xác luôn nha. Ồ, ừm hứm. Ừm hưm, ừm, đồng ý luôn nha. Ừm, hát nữa. Mình cũng hay hát nữa. Ừ. Ừm, ừm. Ừm, chắc là do tính chất của mình là thích giao tiếp với mọi người nên là ví dụ về hát hò đi, nhiều khi ở nhà một mình mà hổng đi đâu được, giống như là trời mưa giống bạn nói vậy đó, thì mình sẽ có cái app là mình lên mình hát chung với người lạ, đó. Khá là hà hay ho đấy.
Ừm, ừm. À, thôi, mình, mình à, mình thì chắc mình hổng dám hát chung người lạ quá tại vì tiếng hát của mình nó cũng hơi bị, ơ, tiềm ẩn á, nó nó ẩn ở bên trong lắm, đó, khó khó để mà mọi người biết lắm. <laughs> Với lại có một cách, ờ, đơn giản hơn nữa nha, đấy ít người nha nhưng mà mình là mình sẽ đi hoặc là đi hồ bơi á. Ờ, mình cũng hổng biết là do con người mình nó mệnh thủy hay là do mình thích nước, nói chung là, ờ, cảm giác mỗi khi mà mình đi đi làm công việc đi làm bí ý tưởng hoặc là đi làm quá, về nhà mình sẽ tắm trước rồi mình mới ăn cơm, nấu ăn này nọ thì nó hưng phấn lên, nó làm mới cái cái cái cái tinh thần mình lên, đúng không?
Ừm hưm, à, vậy hả? <laughs> À, rồi, rồi. Rồi, rồi, mình hiểu. Ừm, ừm, mình hiểu, mình hiểu. Thì hông ừm hứm. Sao? Sao? Sao? Sao? À há. Ừm. À, vậy hả? Ừm hứm, ừm hứm. À. Ừm. Đồng ý, đồng ý, đúng rồi. Nó thoải mái. Ừm, đồng ý, đồng ý nha, chính xác luôn. Ừ, mình thấy có nhiều bạn cũng hay ngâm bồn tắm nè, nó cũng thư giãn á, nghe nhạc, ờ, ờ, kiểu như có những cái hương thơm như nến thơm này kia nè nó cũng giúp mình thư giãn nè, đỡ buồn phiền nữa, thấy cũng rất là tuyệt vời á chứ.
A, đúng rồi. Ừm, ừm.

Ờ, mình nghĩ là tùy cũng tùy trường hợp. Nếu như nó là liên quan đến công việc đi, thì chắc chắn sẽ nói liền, ờ, như d giống như cái việc nói về quyền lợi của công ty hoặc là quyền lợi của mình, chắc mình sẽ nói ra thì cái đó là điều bình thường mà, đúng hông? Ai cũng có quyền nói về về quyền lợi của mình mà giống như việc việc về người trong gia đình hoặc là trong bạn bè với nhau đi, chắc chắn mình sẽ không nói. Tại vì, ờ, đặc biệt gia đình nữa, mình nghĩ la là mặc dù cái gì mà mình để bụng á, thì mình chỉ nên để bụng một thời gian thôi rồi mình bỏ qua hết, tại vì trước sau gì đó gia đình mà, đúng hông? Hông thể mình không có cạch mặt, không thể bỏ rơi họ được. Đó, lúc nào cũng phải về chuyện rồi, ờ, hông có buồn.
Ừm hứm. À, vậy hả? Ờ. Ừm, đồng ý, Ừm hứm, ừm hứm. Ừm. Ừm hứm, ừm hứm. Đúng rồi, đúng rồi. Chính xác, chính xác, ờ. Ừm hứm, ừm. Ừm, mình đồng ý luôn, à há. Ờ, chính xác, ừm hứm, ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm, chính xác, chính xác, ừm. Đúng rồi, đúng rồi, ừm, mình đồng ý luôn hén. Đúng rồi đó. Ừ, thì nói chung á là mình cũng nên là sao? Lựa cái thời điểm nè, đúng hông? Câu chuyện nè để mình nói ha. Ừm, đó.
Ừm, ừm. À, à, đồng ý. Ừm, ừm.
Chứ mà gặp cái gì mà mình cũng, sao ta, mình cũng nói hết thì cũng hông được. Ờ, kiểu, đâu đâu phải ai cũng sẵn sàng lắng nghe mình đâu.